Mm, pinaghirapan natin yan kaya, mas dapat lang na pag-ingatan natin di ba?
'Di ba? Mm. Hmm. Correct, tama ka diyan. Mm.
Hmm, paano mo naman malalaman kung dapat ka lang
Eh eh, sa Mm. Mhm.
ah, dapat ka lang or dapat mo lang tanggapin yung isang offer? Kunwari may nag-offer sayo ng investment or ganyan?
Hmm. Mm. Oo, oo, oo. Hmm, siguro naiisip halimbawa may kausa ka-negosasyon na ako or kausap, ah, nalalaman kong sigurong dapat ko lang tanggapin 'yong offer na 'to kapag naging malinaw na sa akin lahat ng mga katanungan sa isip ko. Ah, ku kumbaga lahat ng pagdududa ko eh, nasagot niya na, nabigyan niya na ng ah, ng kumbaga napa-totohanan niya na bigyan na ng proof, may mga dokumentong talagang magpapatunay ganyan, so siguro do mapapanatag 'yong loob ko. Para ah, talagang magkaroon na ako ng desisyon na tanggapin 'yong offer na ino-offer sa akin kasi 'yon naman 'yong kailangan natin bilang ano eh, 'di ba tayo yung nag-e-invest 'yong security sa naibibigay nila satin paano paano maibabalik sa atin 'yong ah, pera na gus na hawak natin at saka kung paano rin tayo kikita basta na ipaliwanag siguro ng mai ng maayos, may proper documentation siya siguro do'n magkakaroon na ako ng pagtitiwala na, ano tanggapin 'yong isang offer na 'yon.
Mm. Mm. Mhm. Hmm. Mm. Hmm. Mm. Tama, mm, para walang labag sa loob, ganon.
Di ba? Hmm. Eh, ikaw ba?